À, chắc hẳn á là mỗi lần đi xa là cái thói quen ăn uống á dễ bị đảo lộn ha? À, cho mình hỏi á là bạn thay đổi cái thói quen ăn uống thế nào khi mà mỗi lần mà bạn đi xa nè?
Đúng rồi. Ừm, thì ví dụ bây giờ mình ví dụ một cái cái tình huống cụ thể luôn đi nha. Đi xa ở đây là đi đâu đây? À, thế thì bây giờ là mình cũng kể về cái chuyến đi, gọi là, cũng mới gần đây của mình, à, ở ở Đài Loan, à.
Ừm, kể cho mình nghe đi. À! Hả? Bạn đi Đài Loan luôn hả?
Đúng rồi, thì thật ra mình đi cái chuyến này là cũng hổng phải là du lịch đâu, mà, kiểu, đi nó hơi học thuật chút xíu, kiểu như, mình cũng, ờ, đi học sương sương đó bạn, gọi là. học ngắn hạn đó, à.
Trời ơi! Ừm, là cũng đi học ngắn hạn há.
Đúng rồi, thì thật sự nha ở Việt Nam đó bạn, mình ăn rau rất nhiều luôn, kiểu, mình ăn cực kỳ nhiều rau nha, gọi là tín đồ của rau mà hổng có rau là sống hông có nổi luôn á, cỡ đó luôn á, với lại mình cũng rất là thích ăn trứng nữa.
<laughs> Ừm. À, nhưng mà bạn đi trong bao lâu?
Ừm, à, mình đi trong 2 tuần à bạn, nói chung là cũng khá là ngắn, vừa phải, ừm, đó.
À. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó hổng được ăn rau ha m sao?
À, <laughs> thật ra là vẫn được nha. Tuy nhiên á, thì mình sẽ có một cái tâm thế là sẽ trải nghiệm những cái món ăn mới ở một cái đất nước mới, đúng hông bạn? Đó, thành ra là mình ăn rất là nhiều những cái món ăn, gọi là, địa phương. Tuy nhiên thì những cái món ăn đó nói thiệt với bạn luôn á, trời ơi, không có mấy món mà có rau hết, mà nếu mà có nó siêu ít luôn, ừm.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ờ! Với cái một với một người mà thích ăn rau thì muốn ăn kèm rau nhiều với đồ ăn nữa, nhưng mà, ờ, nó mấy món đó hầu hết là hổng có rau nè, mà có thì rau cũng ít nữa cho nên là ăn hông có đã, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Yeah, đồng ý luôn. Thật sự là, kiểu như, cũng bị thèm á bạn, cảm giác là tự nhiên qua bển nói thiệt nha, tại vì mình cũng chuẩn bị tâm, ưm, tâm thế là có 2 tuần à, thế thì 2 tuần mình quay trở lại Việt Nam rồi, đúng hông? Thì tha hồ mà ăn. Nhưng mà nói thiệt với bạn luôn, trong 2 tuần đó cũng phải, gọi là, khi mà gọi là sao ta? Thấy gọi điện về nhà đó, mà thấy, gọi là, gia đình ăn rau á, trời ơi, nó mê gì đâu luôn á. <laughs> Đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, thấy cái mâm cơm của gia đình thèm hả? <laughs> Tính ra á là, ừm, ờ, trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà cũng nhớ, muốn về nhà nè để ăn được, ờ, ăn được nhiều rau hơn, đúng hông?
Ừm. Yeah, đúng, đúng, đúng, chỉ cần là rau thôi, rau gì cũng được. <laughs>
Ừm. <laughs> Mà có cái món nào mà bạn thấy ngon mà thấy nhiều rau nhất mà bạn ăn ở bên Đài Loan hông?
Ừm, ngon mà nhiều rau hả? Ờ, nếu mà nói như vậy nha, chắc là cái món gọi là tàu hủ thúi quá. Ờ, <laughs> ờ.
Ừm. Ơ, món tàu hủ thúi hả? Ủa, sao nó có nhiều rau vậy bạn?
Ờ, nghe lạ hông? Ừm, thật ra nó cũng không hẳn là rau, nhưng mà cái tàu hủ thúi mà mình ăn đó là nó sẽ có thêm kèm một cái phần đồ chua nữa, thì theo mình thấy là nó cũng, gọi là, nhiều lắm rồi đó. <laughs> Ừm.
À, cái phần đồ chua. <laughs> Là ăn cái món đó có hợp khẩu vị với bạn hông?
Ừm, thật ra nha, nó cũng hơi căng thẳng á bạn. Nó nó nó nó là một cái cung đường khám phá luôn đó. Tại vì nghe bạn nghe tên món tàu hủ thúi, đúng hông? À, là thật sự ở trong cái tên đó rồi cũng hơi cấn cấn rồi. Yeah, đồng ý. Thật sự là đi mà xa rồi cũng hơi xa xa đó, mà tự nhiên ngửi cái mùi đó là coi như là biết là cái là chắc chắn là món tàu hủ thúi luôn, cực kì đặc trưng. Nhưng mà đối với mình thì nó cũng sẽ hơi, gọi là, thum thủm nhẹ. Ừm, diết t thật sự cũng cũng thôi, đi riết giờ quen rồi. À, <tsk> và
Ừm. Chắc thúi lắm. <laughs> Ừ, mình hiểu. Ừm. Là tính ra là bạn cũng ăn được ha, là cũng chịu được cái mùi đó ha.
<laughs> Cũng phải thử chứ bạn. Tại vì khi mà mình nói thiệt với bạn nha, ở nhà đó, thì mình sẽ thích ăn những cái món quen thuộc hơn. Tuy nhiên mà khi đâu đó mới lạ đi, thì mình sẽ rất là có một cái tâm thế là khám phá tất cả mọi món ăn cho dù là nó như thế nào đi chăng nữa. Ừm.
Ừm. À, là kiểu như, ơ, đi xa này, cho nên cũng thấy cái món gì mà lạ lạ này, cũng muốn thử liền ha.
Đúng rồi, Yeah, đồng ý luôn, nhưng mà
Ừm. Mà cái lúc mà bạn mới đi xa á, cái, a, điều gì mà bạn thấy là thay đổi rõ rệt nhất trong cái bữa ăn hàng ngày của bạn?
Ừm, rõ rồi nhất hả? Chắc là cái cái cái đồ ăn đó bạn. Ờ, ý là nói gì cũng hông biết nữa nó nó nói ch chung chung quá ha? Tại vì cái thì ở qua bển á
<laughs> Ừ, cái vị lứa khác không?
Ừm, ngớ vị nó rất khác luôn bạn, cực kỳ khác luôn, bởi vì cơ bản là cái cái ẩm thực của Đài Loan á bạn, nó cũng khá là giống Trung Quốc. Ờ, có nghĩa là nó rất là nhiều dầu mỡ rồi, rồi tiêu nè, rồi ớt nữa. Thì đối với mình nha, thì nó cũng chưa có đủ cay đâu, tuy nhiên thì cái vấn đề mà nhiều dầu quá nó khiến cho mình bị bị ngợp á bạn, nó bị ngán á, nó bị choáng á, ờ.
Ừm. Khác làm sao á? À! Ừm. À, tức là bạn cũng thích ăn cay, nhưng mà thấy bên đó là chưa có đủ cay với bạn nhưng mà quan trọng á là nó nhiều dầu quá cho nên là cũng không có hợp khẩu vị mấy, đúng hông nè?
Đúng rồi. <laughs> Yeah, đúng rồi. Kiểu như quá nhiều dầu luôn bạn. Mà như mình nói đi ha, đã hổng có rau rồi, mà bây giờ còn nhiều dầu nữa, trời ơi, nó là một cái combo luôn đó bạn. <laughs>
Ừm. <laughs> Rồi, ờ, bạn, ơ, có cố thay đổi như thế nào để mà, ờ, dễ ăn hơn với cái mấy mấy cái món đó hông?
Ưm, ừm. Thật ra thì mình cũng nhắm mắt ăn luôn thôi, chứ bây giờ cũng hông có cái cách nào. <laughs> Đúng rồi, ý là phải thử á bạn, thì thật ra thì nó nói là bây giờ dở thì nó hông có dở, nó vẫn ô kê, nó vẫn ngon, tuy nhiên thì do là bởi vì nó nó nhiều dầu mỡ quá cho rất là ngán bạn, không thể nào mà ngày nào mình cũng thử cái món mới được, bởi vì cái món nào nó cũng như vậy hết, nó mới cừ nó mới cấn chứ. À ha.
<laughs> Nhắm mắt ăn luôn hả? <laughs> Ừm. <laughs> Trời ơi! Cái món nào của nó cũng nhiều dầu luôn á hả? Là đa số cái món ăn là đều sẽ có dầu trong đó luôn hả bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi, đồng ý với bạn luôn á. Có nhiều c nói thiệt nha, có hôm mình ăn cái tô mì đó, à, là nói thiệt, cái nước sốt á bạn, là cái nước sốt là cảm giác là nó là toàn dầu hông. Thì nước nước sốt dầu chứ nó hông có nước luôn. Ừ, nó kỳ vậy đó. Ừm.
Ừm. Trời ơi! Trời ơi, tức là, ừm, cũng hông có hợp khẩu vị mấy ha. Nhưng mà, ưm, trong mấy cái mấy cái lúc mà bạn ăn á, xong rồi hông hợp khẩu vị nhiều quá, có lần nào bạn, ờ, cố tìm, ờ, mấy cái món quen thuộc như là, ờ, có ở Việt Nam để ăn hông?
Đúng rồi. Trời ơi, có chứ bạn, chắc chắn rồi. Thật ra thì cũng trộm vía là ở Đài Loan á, cũng có khá là nhiều người Việt và người ta cũng mở bón mở bán rất là nhiều cái món ăn Việt Nam. Thì qua bển á là mình sẽ ăn món bún bò Huế bạn ơi. <laughs>
Ừm, à, món gì nè? Ừm. <laughs> Món bún bò Huế á, nghe là thấy ngon rồi á. Mà cái hương vị mà khi mà ăn ở Đài Loan á, cảm giác nó có ngon hơn cái cảm giác ở Việt Nam hông?
Yeah, đồng ý. Ừm hưm, theo mình thấy thì nó nó nó nó chưa đúng lắm, tại vì có thể là do là một phần là nguyên liệu á bạn. Ờ, nó hổng có phải là nguyên liệu của Việt Nam. Ờ, thành ra là nó nó nó nó nó chưa ô kê lắm. Tuy nhiên thì đối với mình nha
<laughs> Ừm. Nó vẫn thiếu thiếu hả?
Đúng rồi, nó thiếu thiếu một cái chút gì đó nó nó nó Việt Nam, ờ, cho nên là nó vẫn thiếu, nhưng mà nhưng mà đối với mình nha, khi mà ở một đất nước xa lạ rồi bạn, mà chỉ cần ăn được những cái món quê nhà thôi là nó thiệt ra nó cũng, gọi là, quá tuyệt vời rồi, không không còn gì bàn cãi nữa. <laughs>
Ừm. Trời ơi. Đúng rồi, như là một cái an ủi nha. Mặc dù là đi có 2 tuần thôi nhưng mà, ờ, ăn nhiều những cái món mà không hợp khẩu vị riết á thì cũng rất là nhớ đến mấy cái món Việt Nam nè. À, mà cái lúc đó đó thì bạn có cảm giác là thèm cơm mẹ nấu nhất hông?
Đúng rồi. Yeah. Trời ơi, có luôn bạn ơi, chắc chắn rồi đó. Tại vì nói thiệt với bạn luôn nha, cơm mẹ nấu là hổng có ở đâu sánh bằng hết trơn á, thiệt sự có những cái món mà mặc dù á nha là mình cũng là một người tự biết nấu nha bạn. À, tuy nha, thì cứ có nghĩa là mình nấu cái món đó đi, ví dụ mình nấu cái món đó thì mình ăn, mình cũng không bao giờ thấy ngon bằng là đúng cái món đó nhưng mà mẹ mình nấu hết trơn đó bạn. À. Đó.
<laughs> Chắc chắn luôn rồi, đúng không? Ừm. Ừm, đúng rồi. Thiệt ra mẹ mình nấu ăn từ nhỏ tới lớn cũng quen nè. Rồi, ờ, đi xa á thì rất là nhớ, rất là nhớ những cái món cơm mà mẹ nấu nè, cơm canh rồi có đầy đủ, à, ừm, đầy đủ cái gia vị mà quen thuộc ha. À, mà khi đi xa á, bạn có cái thói quen gì mà để, ơ, giúp bạn, ờ, ăn uống, ơ, ừ, đủ cữ hơn hông? Và nhiều khi á là có, ờ, những cái đồ ăn chống đói chẳng hạn?
Đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Đủ cữ. Ừm, hiểu. Thật ra thì đối với mình nha, cái chuyến đi đi cho dù là hổng phải đi du lịch đó bạn. À, tuy nhiên á nha, là mình cũng đi chơi rất là nhiều, kiểu như vừa học vừa chơi đó. À, thành ra là mình
Ừm. <laughs> Vừa học vừa chơi luôn, vui ha! Có nhiều thời gian nữa.
Đúng rồi. Yeah. <laughs> Đúng rồi, mà 2 tuần luôn mà, tha hồ khám phá, đúng hông? Thì sau khi mà mình học xong á, là mình sẽ, gọi là, xách cái chân đi vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng mọi chỗ hết. À, chủ yếu là đi nè.
<laughs> Ừm, cũng thử mấy cái món khác nữa.
Đúng rồi, mà đi bằng chân thôi, bạn, thành ra nó cũng khá là mệt. Đó, thành ra thì mình luôn luôn dự trữ sẵn một cái thanh năng lượng ở trong cái túi của mình đó bạn. Để có thể là nhỡ đi đi quá quá mệt đi, à, là cũng có cái để mà, gọi là, chống đói, gọi là, chống bị tụt đường huyết đó. À, thì cũng khá là nguy hiểm, đúng không? Ừm.
Ừm, hay ha! Ừm, hợp lý. À, cái thanh đó là, kiểu như là, lương khô hay là kẹo nè?
Cái đó hông phải là cả hai luôn bạn, mà nó là chỉ là thanh, kiểu như, thanh, à, thanh protein á bạn. À, đó, để có thể là cung cấp năng lượng thêm chút xíu. Nó cũng hơi ngọt chút xíu nè. <laughs>
Ư hừ. Ờ! Ừm, tính ra là bạn cũng, ờ, có có chuẩn bị nhiều thứ ha. Mình thích hay hay thích đi nè, cho nên là chuẩn bị một cái thanh năng lượng kế bên để mà, à, trừ những cái trường hợp mà bị tuột đường hoặc là đang đói quá, đúng hông?
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, đồng ý, dự trữ hết. Ừm.
Ừm. <laughs> Có lần nào mà bạn, à, à, bị, a, điêu đứng về cái món lạ mà ăn không được luôn hông?
Ừm, nếu, gọi là, ăn không được nha, thì nói chung là hiện tại thì, ờ, chắc là vẫn chưa có đâu bạn, tại vì cũng trộm vía là mình là một người rất là dễ ăn, mà như mình nói đó
Ừm. <laughs> À, là bạn dễ ăn ha.
Ờ, đúng rồi, mình đi đâu á là cũng cũng s sẵn sàng vào tâm thế là sẽ thử hết, có nghĩa là món nào mình cũng sẽ ăn được nha, tuy nhiên thì thì, gọi là, có, gọi là, có thích hay không á, thì tất nhiên là phải có những cái món mà hổng thích rồi. <laughs> Ừm.
Ừm. <laughs> Cũng dễ hiểu mà, chứ đâu đâu ra mà ai cũng có cái khẩu vị là món nào cũng thích, đúng hông?
Yeah, đồng ý, nói chung là cũng phải có riêng rẽ, đúng hông? Ừm.
Ừm. <laughs> Mà có, ưm, cái món nào mà khiến bạn, à, bất ngờ luôn hông? Kiểu như lúc đầu nghĩ nó không ngon nhưng mà ai nhờ nó ngon không tưởng luôn á.
Ừm, nghĩ không ngon nhưng mà ngon không tưởng hả ta? Ừm, thì nếu mà như vậy chắc là cái món tàu hủ thúi luôn đó bạn ơi. Thiệt sự! Đúng rồi.
Ừm. <laughs> Món tàu hủ thúi luôn, đúng hông? Là tức là ấn tượng ban đầu của bạn là nó hổng ngon nhưng mà thiệt ra là nó cũng, ờ, hợp cái khẩu vị của bạn hay hay như thế nào?
Ừm, thật ra thì như mình nói nãy giờ đi ha, nghe cái tên của nó là nghe thấy cũng thum thủm rồi đó. Thật sự là nó có mùi đó thiệt bạn, nó cực kỳ luôn á, ý là nếu mà đi càng gần nha là thật sự là chịu hổng nổi luôn. Tuy nhiên á thì mình như mình nói á
<laughs> Ừm. Cái mùi nó càng rõ rệt hơn, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Nó rất là rõ luôn bạn, nó nó xộc vô mũi luôn mà. Nhưng mà nói chung là cũng cũng mình có thể nín thở được, mình thở bằng miệng cũng hông sao, đó. Nhưng mà như mình nói đấy, là mình luôn luôn chuẩn bị một cái tâm thế là thử tất cả những cái món ăn địa phương. Đó, cho nên là mình cũng kêu một cái dĩa ra mình ăn nha, và mình cũng là suy nghĩ trước rồi, bây giờ ăn vô là sẽ rất là thúi đó, tại vì cái mùi đó thực sự nó xộc lên mũi rất là rất là nồng luôn đó bạn. Ừm.
<laughs> Ừm. <laughs> Tính ra là bạn hổng có ngại thử mấy cái món mới luôn á, cái món gì cũng, ơ, chơi thử cho biết luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Rồi trải nghiệm mà, giờ có ai hỏi là món đó như thế nào thì cũng biết mà có thể có thể là, gọi là, chia sẻ lại, đúng hông bạn? Nên là cũng như là người có kinh nghiệm đi, đó.
<chuckles> Ừm, đúng rồi. Đi Đài Loan mà tự nhiên, ơ, lâu lâu ra việc ra đi nước ngoài mà, phải thử mấy cái mới chứ.
<laughs> Yeah, đồng ý, đồng ý. Thì đó, thì mình cũng, gọi là, chuẩn bị tâm thế là cái món này nó hơi căng căng thẳng rồi đó. Ờ, tại vì cái mùi nó nó ấy quá bạn. Tuy nhiên nha, cái giây phút mà mình đưa nó vô trong miệng đó bạn, là mình trước đó là mình suy nghĩ thôi phải nín thở để hổng có nghe cái mùi thúi đó. Nhưng mà nha à, nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ là thôi bây giờ thử mà.
Ừm. <laughs> À. <laughs> Là cũng chuẩn bị trước rồi. Ừm.
Ừm. Đó, ý là suy nghĩ như vậy thôi bạn, chứ mình cũng hổng có nín thở luôn. Có nghĩa là cũng, gọi là, thôi bây giờ thử đi, cho bản thân một cái cơ hội để trải nghiệm đi, lỡ có thúi thì thôi. Đó, cái xong rồi cũng ăn một cách bình thường luôn bạn, bỏ vô miệng mà trời ơi! Kiểu như là bỏ vô cái thấy kiểu "wow" luôn á bạn, có nghĩa là nó hổng Yeah, đúng rồi, tại vì
<laughs> Ờ. Nó Nó hông có thúi lắm, đúng hông?
Đúng, đúng, đúng, nó hổng có thúi tí nào hết trơn á. Tại vì thì mọi người sẽ nghĩ là cái đó cũng là tàu hủ thôi có gì đâu wow, nhưng mà hông phải bạn ơi, cái nước sốt nó ngon cực kỳ luôn! Ừm.
Ừm, thì á, à, mà lúc đầu mới qua á thì bạn, ờ, có cái thói cái thói quen ăn uống của bạn thay đổi nè, bạn có cảm giác là nó hơi ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hông?
Ừm. Ồ, hơi thì nghe nó có vẻ hơi nhẹ đó bạn, <laughs> tại vì
<laughs> Ủa, là nhiều luôn á hả?
Ờ, nhưng mà nhiều theo cái cách, gọi là, hông có quá tiêu cực nha, tại vì như mình nói đi, mình hồng mình hổng có được ăn rau, rồi, ừm, thật ra là cái lúc mà nào mà mình đói là mình ăn hà bạn, chứ hông phải là, kiểu như, theo đúng cái boong cái là mình ăn, đúng cái boong là mình ăn đâu, chỉ thấy cái món nào ngon ngon là mình ăn, kiểu, đôi khi là nó sẽ bị hơi vô tội vạ đó. À, thành ra của mình đó, lúc nào nó cũng bị căng cứng lên hết và nó hơi đau nhẹ, nhưng mà đó hông phải là vấn đề. Cái vấn đề ở đây là bởi vì những cái món đó nó nhiều dầu mỡ quá và nó hông có rau
Ừm, sao nè? Ừm. À. Ừm. À, tức là nhiều dầu mỡ quá, mà, à, trước đó thì bạn không có là phải là một cái người mà hay ăn dầu mỡ cho nên là cũng, ờ, bị, ờ, phải, ờ, tiêu hóa những cái đó, đúng không? Cái đó cảm giác là cho bạn mệt hả?
Đồng ý. Ừm, thật ra thì, nó cứ nó, kiểu, nó nó nó nó nó bị, ờ, sao ta? Là, gọi là, bị bị bị bị nản đó bạn, nó bị ngán á. Ờ, nhưng mà tại vì như mình nói đi, mình rất là thích thích thử những cái món mới, nhưng mà, gọi là, vô tình là những cái món nào mới mà, thì nó cũng có nhiều dầu hết, thành ra là, kiểu như, cái cái miệng của mình á bạn, nó sắp, gọi là, nó nó, gọi, nó sưng phồng lên luôn, nó nó như là sắp nổi mụn vậy đó, ừm.
<laughs> Ừm. Trời ơi, thương quá ha! Ừm, hiểu, cảm giác này h hông có thích ăn quá nhiều dầu mỡ mà, ờm, h hầu như đồ ăn á, thì nó cũng, ơ, có nhiều dầu nữa, cho nên cũng khó tránh khỏi ha.
Đúng rồi. Đồng ý, nói chung là phải chấp nhận đó.
Ừm. Mà bạn á, có từng điều chỉnh, à, ờm, ăn uống để mà hợp với lại cái thời tiết và lịch trình hơn hông?
Ừm, thật ra nha, thì đối với mình á, là, ừm, là sao? Gặp được cái món nào ngon là ăn cái đó à, à, chứ chứ đúng rồi, dễ ăn mà nó cũng, gọi là gọi là, sao ta? Hông quá khắt khe về cái chuyện, gọi là, thời gian đó bạn, <laughs> có nghĩa là thật sự nha, ví dụ có lúc những cái hôm mà mình đi như vậy, thì có lúc mình thức khuya cỡ 1:00 sáng chẳng hạn, tự dưng mình thấy đói đói, là mình vô siêu thị mình mua mình mua đồ mình ăn, mình về mình nấu mình ăn à, có nghĩa là hổng hổng có
<laughs> Dễ ăn, đúng hông nè? Ừm. <laughs> Là đói giờ nào ăn giờ nấy luôn?
Ờ, đúng rồi, đói đâu ăn đấy chớ hông có khắt khe, tại vì thật ra là hồi ở Việt Nam đó bạn là mình, ờ, cũng tập thể dục nha, là cũng căng thẳng lắm á, ý là, kiểu như, ăn, ờ, hơi bị lành lành mạnh luôn. Tuy nhiên thì khi mà đi sang, ơ, bên đó thì nói thiệt với bạn luôn là đói lúc nào ăn lúc đó à, tại vì nguyên một ng mà nguyên một ngày đó bạn, người nó rã dữ lắm, đi đi quá nhiều, thậm chí là có tới có thể đến là 20 ki-lô-mét 1 ngày đó bạn, mà ngày nào cũng vậy hết trơn á.
Ừm. Trời ơi, tức là ăn, ơ, nhiều khi hông hợp khẩu vị nè, mà hay là ăn đói giờ nào ăn giờ nấy nữa, cho nên là nó cũng, ơ, ít nhiều á, ảnh hưởng sức khỏe của bạn nha.
Ưm, ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Yeah, đồng ý luôn, bởi vậy cho nên là hên quá, có 2 tuần thôi, về Việt Nam là, gọi là, hồi phục lại. <laughs>
Ừm. <laughs> Ê, cũng may là đi trong khoảng thời gian ngắn cho nên là cũng đỡ ha, cái thói quen ăn uống á, thì nó cũng, ơ, bị ảnh hưởng hơi nhiều, nhưng mà, ờ, sau 2 tuần á hì có thể, a, điều chỉnh lại cho nó về q quay về, đúng hông?
Ừm. Yeah! Đúng rồi, đúng rồi, nói chung là cũng trộm vía đi ha. À. <laughs> Ô kê.
Ừm. <laughs> Rồi ha, thì nghe bạn chia sẻ câu chuyện của bạn ấy mình cũng, ơ, rất là cảm ơn bạn nha, chào bạn.
Ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bye bye.